Ciao, ehm, oggi sono qui perché, ehm, ho un problema davvero molto, uhm, pesante, mhmm, almeno, mhmm, lo percepisco tale, soprattutto emotivamente. Uhm, premetto che, ehm, io sono una persona che da adolescente, così come anche durante l'infanzia, non ho mai avuto problemi a fare amicizia. Ho sempre avuto i miei gruppi di amici, la mia migliore amica de dell'epoca, insomma, uhm, se ero sempre fuori, quindi nessun problema. Però, da quando ho terminato, mhmm, il liceo e ho iniziato a, mhmm, diciamo, vivere quella che è la prima fase dell'età adulta, ehm, quindi sono, uhm, un po' di anni insomma, ehm, nonostante io frequenti l'università, vedo che fare amicizia, ehm, da adulta è molto più difficile. Cioè, non riesco a, mhmm, come a stabilire un contatto con le persone, ehm, non riesco a capire il perché, visto che io sono una persona, uhm, piuttosto spigliata, mi piace fare le battute, sono un po' il clown de della situazione, ehm, nonostante questo non riesco a a fare delle amicizie anche magari meno superficiali e più durature come ero in grado di fare anni fa.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ma allora, trovare nuove amicizie da adulti, mhmm, è sicuramente un compito difficile, no, nella vita moderna, anche se nessuno lo dice apertamente. Ehm, da bambini sai ti basta essere nello stesso cortile, nella stessa classe. Mhmm, invece da adulti o anche i ritmi diversi, no?
Mh-mh. <chuckles> Sì, è vero. Mh-mh.